E scusami, ehm, per quanto riguarda el il cibo, no, uhm, come unisce secondo te il cibo le famiglie? Cioè soprattutto oggi, dove magari si tende a mangiare di corsa, portarsi la schiscetta a lavoro, cioè è diventato quasi "mangio perché devo mangiare" invece prima era un po' diverso.
Mh. Erto. Allora, se vai a pranzo da mia nonna, almeno 2 ore. Non ti puoi alzare da tavola.
E ecco, ecco.
Nel senso che sono vietati i telefoni, è vietata persino la televisione, ci si siede e si mangia. Tutte le portate che lei ha cucinato, uhm, no non esiste che tu dica: "Sono pieno". Cioè, no.
<chuckles> Ci deve essere spazio.
Ehm, è è una riunione <chuckles> esatto, è una riunione che si prende molto sul serio, perché comunque, ehm, riusciamo a vederci magari noi nipoti, uhm, senza senza troppi intoppi perché se la nonna comanda, si fa. Ehm, però ci ci unisce ancora, diciamo, il piacere di stare a tavola con lei, no, perché non è appunto soltanto un mangiare, è proprio un momento di di tradizione, no, un momento che sai che non potrai avere in eterno, quindi ti dà un po' quella spinta più a dire: "Vabbè, eh, mangiamo le 34 portate che hai preparato fa niente, se sono già piena alla seconda". <chuckles> <laughs> Esatto. Sì, poi è mhmm, cioè adesso, ti dico, in autunno è il periodo della cassoeula, no, in Lombardia, quindi eh, inizia a essere il periodo in cui ti dive si fa fatica, no, a rispettare questa tradizione, perché la cassoeula è un piatto tipico nostro che, ehm, mia nonna ovviamente cucinava molto spesso quando aveva il ristorante, solo che lei fa proprio la la cassoeula tri tipri tipica, no, quindi ci mette dentro tutto quello che c'è del male e con tutto intendo
Eh, 34, 34 solo per te, perché poi ci son 34 per gli altri anche. <chuckles> Mh. Mh. Quello che c'è quello che si può mettere si mette dentro. <chuckles> Tutto e scusami, e c'è un piatto invece particolare che, ehm, è molto buono, ma, mhmm, tipo adesso hai citato cotoletta, casseula, però un piatto più particolare che lei fa buonissimo, che però in pochi conoscono? Perché magari lo fa solo lei.
tutto. E e e e Sì.

Allora, ehm, mi entrambe le nonne avevano un ricettario. Ehm, la mia nonna materna, soprattutto per i dolci, più che altro, perché lei era veramente molto, molto brava nella mhmm, nella panificazione. Ehm, quando c'erano le le sagre di paese ed ero piccola, ricordo che lei era quella che sfornava un sacco di dolci per la lotteria, no. Ehm, aveva questo ricettario dove, appunto, ehm, trascriveva tutte le sue ricette. Erano ricette che prendeva anche dalla televisione: lei guardava un sacco la la prova del cuoco, no, ehm, magari prendeva le ricette da lì, le ritrasformava. Mentre la mia nonna materna, che c'è ancora, ehm, lei non le ha scritte, ce le ha tutte in mente. Quindi no non vuole non vuole che le sue ricette vengano conosciute perché dice che: "Ah, oggi i giovani non sanno più cucinare bene." E quindi, ehm, dice che se ci dà le sue ricette poi le le distruggiamo, no?
Mh. Mh. Ah, quindi diciamo che ha pa ha paura di rovinarle. Cioè che poi vengano un po' rovinate.
Però <exhales> Sì, però Piano piano stiamo un po' facendo cedere questo muro, anche perché, diciamo, somma, fa delle cose molto buone che, ehm, una volta che lei non ci sarà più noi non non possiamo rifare senza la ricetta, no, perché magari c'è proprio ecco, un ingrediente particolare, qualcosa di diverso da una ricetta tradizionale che puoi trovare su internet, che gli dà magari quella quella marcia in più, ma tu, ovviamente, non lo puoi sapere. E quindi e quindi, mhmm
Eh beh no, certo. Non non non puoi sapere cosa cosa ci sta dietro sostanzialmente.
Esatto. Siccome ha fatto i 95 anni, quest'anno le abbiamo regalato il ricettario della nonna. Ehm, <chuckles> le abbiam detto
Ah. <chuckles> Ma lei le conosceva tutte, secondo me, le ricette su quel ricettario. Cioè ce le aveva già in mente.
<chuckles> Sì, infatti le abbia detto le han detto: "Adesso iniziamo a prendere degli appunti"; poi abbiam preso un quaderno solo per lei dove lei detta e noi trascriviamo per avere questa scienza che lei ha della della cucina.